Eu acho que assim, eh, muita questão política do Brasil em geral. Porque, por exemplo, os eletrônicos, não sei se você acabou assim percebendo e tal, os eletrônicos no Brasil tiveram um pico de valor assim muito grande. Então, acontece que muitas vezes, eh, a gente precisa de algumas peças específicas, não tem, a gente não acha, simplesmente. E aí a gente tem que importar alguns produtos ou comprar na internet que só vai chegar na outra semana. E aí a minha seg a minha insegurança também é assim, eh, se eu botar uma margem, por exemplo, isso não vai me gerar perda de cliente, sabe? Porque o meu valor hoje eu consigo competir bem. Só que, para eu perder assim um pouco essa insegurança que eu tenho tido assim nessa definição dos valores, eu tinha pe pensado realmente em subir um pouco mais a margem e dar uma relaxada na cabeça e não ficar tão inseguro, sabe? Só que, eu tenho medo por outro lado é só que eu tenho medo por outro lado de estar fechando portas para alguns clientes, por conta dessa margem que eu vou necessitar colocar sabe?
Certo. Uhum. Sim. Hum. Sim. Certo, compreensível e justo. Uhum. Lhe entendo lhe entendo. E há não há a possibilidade de você fazer estoque dessas peças ou daquilo que você usa com frequência, ou não é viável?
Olha, isso seria uma boa ideia, eu não tinha passa pensado em fazer isso. Eu acho que assim, não dá para eu estocar tudo, né? Tipo, mais algumas peças, assim, que eu acabei vendo que teve uma oscilação de valores, eu posso sim, viu? Eu não tinha pensado nisso não <chuckles> foi, você falando em uma em uma facilidade tão grande que pareceu que meu problema era algo até simples, mas claro que não é só isso, né, como eu até falei mão de obra, gasolina, são detalhezinhos do dia a dia é, são detalhes do dia a dia que varia muito.
Ah, sim. Aham. É. Ah Sim. Claro, isso varia muito. Certo, mas de repente você possa organizar uma planilha com os produtos que você mais usa, né, e ter eles à mão. Aí tanto você pode ter uma margem de lucro maior, né, sem repassar para o para o cliente, se você tiver as pe as peças em estoque não? Faz sentido para você?
Não, isso isso isso é ver não faz sentido faz sentido, está certo. Eu tenho assim, até que eu estava falando no início que eu eu tenho essa tabela, né, eu tenho essa tabela mas eu não pensei em fazer assim filtrar nos produtos que eu mais uso. Isso eu não tinha pensado de fato. Eu tenho uma grande tabela, assim, que eu só vou lá no Excel e pesquisa assim "x" coisa e ela me aparece o preço, onde comprar, eh, número do fornecedor. Só que aí, isso aí já foi uma ótima ideia, eu gostei, eu até pensei assim que eu posso fazer uma um gráfico de variação de valores que para eu ver quais são as peças ali que está tendo uma variação maior, né. Dá para trabalhar em cima disso.
Sim. Certo. Sim. Ótima ideia. Uhum, é